Ah, alam mo ba? gusto kong, ah, mag-explore ng bagong lugar ng may kumpiyansa gano'n. Parang gusto kong pumunta do'n sa pala Palawan, which is hindi ko naman din talaga alam or wala akong naririnig about do'n sa lugar na 'yon na talagang, ah, alam mo 'yon parang sobrang maeengganyo ko, pero gusto ko kasing lugar na 'yon parang nakikita ko na talagang, ah, tahimik, na parang malayo sa kabihasnan, ganyan. Pero siyempre, ah, kung pupunta ako dun sa lugar na yun, siyempre gusto ko kasama yung mga kaibigan ko, para kahit papaano makakapag enjoy kami ganyan, pero siyempre para sa akin, ah, kumbaga ako yung nagyakag sa kanila at siyempre may mga katanungan 'yon sa akin 'yong mga kaibigan ko. Pero kahit napapaano alam ko, ah, magre-research din 'yan, 'di ba? Pero ako kasi, ah, hindi ko pa rin talaga nagawa 'yong pagre-research, ah, do'n sa lugar na 'yon at talagang ah, alam mo 'yon parang nahihirapan ako kung itutuloy ko ba? Or hindi, pero gustong-gusto ko talaga siyang puntahan at para kahit papaano, ah, makapag-explore do'n sa lugar na 'yon lalo na do'n sa El Nido, 'di ba? Parang naririnig ko or nakikita ko na, talagang magandang pumunta do'n. Paano mo ba ako matutulungan na kahit papaano, ah, makakapag-explore ako do'n sa lugar na 'yon at the same time may kumpiyansa ako sa sarili ko.
Mhm. Okey. Mm. Okey. Mhm. Ah, okey, eh, sige. So, actually medyo ano nga 'yan 'no, ah, medyo valid din naman talaga na 'pag gusto mong pumunta sa isang lugar at ah, first time mo eh talagang medyo ano ah, alam mo 'yon medyo ah ando'n pa rin 'yong takot 'no? At saka medyo mahirap kasi maging kumpiyansa sa isang lugar na hindi ka naman talaga taga do'n. Ayan. Pero sabi mo kanina 'no kaibi ah, ka may kasama ka naman, 'yong mga kaibigan mo tama?
Mm. Oo, actually, oo kasama ko sila, pero ano lang naman kami kung baga 4 lang naman kami. Pero siyempre, ah, para sa akin kasi natatakot ako talagang hindi ako sanay pumunta do'n sa malalayong lugar. Para alam mo 'yon para kahit papaano, ah, baka matulungan mo ako, para kahit na papaano ah, magkaroon ako ng lakas ng loob kasi mamaya, alam mo yun parang magkawalaan kami, 'di ba? Ah, paano ko kaya ma-aano sila, kumbaga paano kami magkakakitaan in case na may mangyaring mga gano'n, 'di ba?
Mhm. Okey. Sige, pero ano ba, ah, ito ba ano ilang ilang days ba ang balak niyong stay doon?
Actually, 1 week, enough na para sa amin, kasi nga, ah, kumbaga, para makapag-relax din ng maayos, at saka at saka, para malubos namin, 'yong, ah, pag-e-explore do'n sa lugar na 'yon, oo.
Mm, okey so at least 1 week, tapos, ah, may kasama kang mga kaibigan. Eh, paano naman 'yong budget? Tingin mo ba, ah, may enough bang budget, at may pang buffer ba, kung sakaling may emergency?
Actually sa budget, ah, napag-usapan naming magkakaibigan, na parang sharing yung mangyayari, para kahit papaano hindi, masakit hugutin sa bulsa, 'di ba? Para kahit papaano, ah, magaangan kami na talagang pag-uwi namin, eh, mayro'n pa rin kaming madudukot, oo.
Mm, okey sige. So at least sharing din pala, ayan. Okey ah, siguro magsimula ka sa, pagre-research muna 'no. Sa ngayon ba, nagre-research ka na din ba?
Actually, hindi ko pa siya nagagawa kasi, parang, ah, tinatapos ko muna 'yong, report ko, para kahit papaano, pagkatapos no'n, siguro puwede na, oo, puwede na akong mag-research.
Hmm, okey. So sige, sa so sa ngayon hindi ka pa nakakapag-research 'no. So bale, ah, magre-research ka na lang if natapos na 'yong project mo, eh, ah, I mean 'yong, ah, ah, kailangan mong gawin 'no. Eh, kailangan kailan ba 'yong ano, balak niyong pagpunta do'n?
Actually, next year pa naman 'yon, pero, ah, sabi ko sa friends ko, ah, mga January first week ganyan, para kahit papaano, ah, alam mo 'yon parang hindi siya nalalayo do'n sa, sa mga event do'n. Kasi parang may naririnig ako na may malaking event din do'n na talagang, ah, magugustuhan nung mga tao na talagang balak pumunta din do'n. Kaya sana, sabi ko, um, maabutan namin na para alam mo 'yon para kahit papaano maganda naman 'yong, um, magiging moment namin do'n, 'di ba.
Hmm. Okey, hmm, oh, sige, so ano pala, 'no, by next month na din, alright. Okey, so sige, tapusin mo na lang muna 'yong mga ginagawa mo, 'no, para kahit papaano, eh, wala ka namang iisipin 'pag nando'n ka na at nagbabakasyon. So, kung ano 'yong kailangan mong tapusin, tapusin mo muna, ayan, tapos, ah, 'pagka-tapos na 'yan, mag-research unti-untiin mong mag-research, 'no. So, habang nagre-research din, eh, ihanda mo na din 'yong mga kakailanganin mo sa bakasyon na 'yan kasi mahirap kasi 'yong ano, 'yong kunwari malapit na 'yong biyahe tapos do'n ka lang magka-cram. Napaka-ano kasi no'n eh, medyo stressful siya. So para maiwasan 'yon, ah, habang nagre-research ka na, 'no, eh di i isabay mo ng ano, um, mag-prepare. So, ngayon sa pagre-research naman, um
Mm.
Magandang ano, ah, yung parang mag-check ka sa mga Facebook, ganyan. 'Di ba may mga group naman dun sa about sa mga tourism dito sa Pilipinas kung ano 'yung mga comment, ayan. Sa TikTok puwede din, hanapin mo ano ba 'yung mga do's and don'ts, ano ba 'yung tricks para mas makamura, 'di ba. Tapos, um, meron din sa ano, ah, 'yung sa mga, ah, sa Instagram din 'di ba, kung i-se-search mo yung lugar, 'andiyan 'yong mga comments. So, may mga nagbabahagi kung ano 'yong ano 'yong magandang gawin, kung saan magandang pumunta ganyan, kung ano 'yong magagandang activities. At saka maganda rin kunwari sa Reddit, puwede ka ring mag-search doon kung, ah, ano ba ang dapat tandaan pag bibisita sa Palawan, oh, 'di ba. So, marami kang makikita do'n. So, base sa mga makikita mo, eh, 'di doon mo na ibabase kung paano ka rin talaga maghahanda, ayan. Pero sa mga tickets ba, sa mga hotel, ah, okey na ba kayo nakapamili na ba kayo or, ah, ongoing pa yung pagre-research din ninyo kung saan mas makakamura?
Mm. Mm. Oo. Alam mo tama ka, parang on going pa rin naman din talaga at, ah, sabi ko naman din talaga sa mga friends ko, "Kung hindi natin magawa ng, ah, first week, siguro puwedeng second week." Kahit papaano hindi siya nalalayo, 'di ba? Kung talagang hindi pa din talaga kami nakakapag-prepare. Pero ayun nga, kung baga tama ka naman sa sinabi mo, kailangan din talaga ng, ah, pagre-research. Kumbaga do'n, do'n ko din talaga malalaman kung ano talaga yung mga do's and dont's at kahit papaano, ah, hindi kami maliligaw or hindi kami makakagawa ng mga bagay na, ah, parang alam mo 'yon, parang bawal do'n. Siyempre 'di ba, ah, dito sa city baka dito sa city, ah, okey naman gawin, pero do'n hindi pala, 'di ba? Ah, talagang, ah, kumbaga ngayon alam ko na yung gagawin ko para sa sasabihin ko na lang sa friends ko na, "Ah, bawal pala yung ganito do'n, ganyan. 'Wag tayong masyadong maingay do'n," 'di ba, parang gano'n. So, ah, ayun nga, kumbaga sasabihin ko nga sa kanila para kahit papa'no, ah, maiwasan. Kasi yung mga kaibigan ko, merong pagkaka-ano 'yon, eh, parang medyo maingay. Eh, baka may lugar do'n talagang ayaw ng maingay, 'di ba? Or ayaw ng magtatapon ng basura ganyan, 'di ba? Parang may mga lugar na gano'n, eh, yung parang ayaw ng magtatapon ng basura, ayaw ng, ah, dudura ka do'n sa basura, di ay, sa kalsada, 'di ba? So, ah, meron ka pa bang ibang paraan, para kahit papa'no, ah, may maiwasan kami na alam mo 'yon, parang hindi hindi lahat sa pagre-research, ah, nakikita or, ah, sabihin nating naririnig, ganyan?
Mm. Mhm. Yes. Mm. Okey. Tama. Mhm. Mhm. Well, um, may iba't iba namang paraan, 'no, para kahit papaano, eh, makapag-ano din, um, yung safety nyo, 'no, lalong-lalo na. Um, siguro sa paghahanap ng kunwari, ah, mapag, ah, i-stay-han, like transient or hotel, maganda na ano, um, tumingin kayo sa mga roco recommendations online, 'no? Andiyan din siya, eh, sa Facebook, Reddit, minsan nandiyan din sa TikTok din, 'di ba? So, puwede rin naman sa Agoda, sa booking, tignan niyo kung ano yung pinakamura naman doon. Para kahit papaano, eh, alam mo 'yon, ah, medyo ready kayo sa budget ninyo. Tapos siyempre i-check nyo din yung ano, yung area dapat ano yan, um, safe. Um, kung puwede eh, malapit sa mga police station, sa mga bilihan, ganyan, sa tourist spot, para hindi na kayo masyadong kailangang dumayo 'pag mayro'n kayong mga kailangan. Tapos siyempre 'pag kunwari malapit na rin sa tourist spot hindi kayo masyadong magagastusan sa ano, sa commute.
Mhm. Mhm.
Ngayon, ah, kung gusto niyong i-consider din yung paghahanap ng marerentahan na car o di kaya'y, ah, yung with driver na para kahit papaano, eh, alam mo 'yon, um, ah, dire-diretso na 'yong ano, 'yong pag, ah, pamamasyal niyo doon. Puwede namang ano, eh, meron namang nag-o-offer online, so siguro, ah, medyo ipaano niyo na lang, ah, anong tawag nito ipa-vouch niyo na lang siguro online kung legit ka. Para naman maiwasan 'yong ano, 'yong, ah, na ma-scam kayo. Tapos, um, 'yon siguro be aware din sa mga rules and regulations sa mga tourist spot, 'yong sa mga fees kasi baka mamaya magulat kayo andami-dami palang ano, iba kasi 'yong minsan kasi iba 'yong entrance fee, iba na naman environmental fee, iba na naman 'yong kunwari iha-hire mo na naman 'yong <chuckles> mga gamit nila do'n 'di ba? Puro fee kasi minsan kaya kaya talagang ano, sobrang mahal din ang actually, ah, bumakasyon dito sa Pilipinas yung magbakasyon, so sabi nga nila halos mas mura pa magbakasyon sa ibang bansa 'no? So yung mga ganong ano, oo sikapin yung maging safe lagi 'no 'tsaka
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oo nga.
Yung mga phones nyo, dapat ano, lagi nasa harap lang. Dapat, ah, yung gamit mo may body bag ka talaga na nakaharap lang 'no, exclusive ah, exclusive for your phone, money, ganyan yung mga cards mo. At saka 'yon, always magdala ng buffer na pera, extrang pera kasi you'll never know kung magkakaroon ng emergency. At tsaka dapat laging naka-contact sa ano, sa mga mahal sa buhay, ayun.
Mm. Oo, alam mo, tama ka do'n. Ah, talagang, ah, kumbaga, naliwanagan ako ngayon na kailangan din talaga, ah, i-prepare lahat tapos, ah, kumbaga, tama naman yung mga sinabi mo at talagang, ah, gagawin namin 'yon ng mga kaibigan ko para kahit papaano, maiwasan namin yung, ah, masasamang puwedeng mangyari 'di ba. Pero kasi binabalak namin na parang magbaon ng pagkain. Sa tingin mo ba, hindi ba mapapanis or, ah, kumbaga, makakatulong ba siya para kahit papaano makapagtipid?
Mhm. Ay, actually ano 'yan, very practical 'yan. Kasi sa ano, sa mga tourist spot like Palawan, Bohol, Diyos ko! Ang mahal, ang mahal ng mga bilihin, ginto. Ah, maganda 'yan a alam mo yung bumili kayo ng mga biskwit like kunwari yung mga skyflake, yung ma alam mo yung kahit konti lang yung kakainin mo pero mabigat sa tiyan. Lagi kayong magbaon ng gani gano'n, para kunwari 'pag pupunta kayo sa mga tourist spot, ganyan. Yung alam mong 'pag kunwari na gutom kayo, 'yun na lang ima-munch ninyo kesa yung maghahanap kayo ng kainan, ang mahal. Alam mo yung isang buko dun, nasa 100, ₱80.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ah, grabe. <gasps> Mm.
'Di ba mahal? Kaya Alam mo kung praktikal ka lang talaga, ayon, 'yon ang isa-suggest ko talaga. Magbaon ng skyflakes, tubig. Bago lumabas, lagyan niyo na agad yung mga bottles ninyo, candy at tsaka yung mga tsokolate. Kasi kailangan ang tsokolate for sugar kasi nakakapagod ano, eh, mamasyal. Tapos ano, kung puwede kasi na yung titirahan niyo talaga is puwede kayong magluto, 'no. Kasi ano, eh, lalo na 1 week kayo, 'di ba? Ah, okey naman sa hotel kaso medyo mas mahal siya. So, kung may mahanap pa kayo na mas mura na transient na pwedeng magluto, edi go na lang. Para bago kayo lumabas, kumain. Magbaon na lang ng konting mga biskwit, tubig, tapos 'pag, ah, ah, ano na o 'di uwi, magba magluto ulit, gano'n. Kaysa yung kain kayo ng kain sa labas, masakit sa bulsa. Oo. Maganda na nag-e-enjoy ka, pero mas nakakatipid ka. Mas nare-relax kasi yung isip mo na, "Ay, 'di bale medyo nakakatipid ako." Kaysa yung oo, magbabakasyon ka pero alam mong ano, malaki yung lumalabas na pera. Parang medyo nakakawala din ng peace of mind din kasi 'pag gano'n, mm.
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Alam mo tama ka do'n. Ah, talagang, ah, kumbaga nasa isip ko na 'yan, pero talagang buti't nakausap kita at talagang, ah, alam mo 'yon, parang babaunin ko na lahat ng sinabi mo. Para kahit papaano, ah, makakapag-explore kami, tapos makakatipid din at the same time 'no. Tapos, ah, ayun nga, kumbaga mahirap nga naman na kada labas namin, pagkain, dukot ng pera, ganyan. Eh, baka wala ng matira sa'min pag-uwi, 'di ba. Pero ayun, maraming salamat at talagang alam ko na yung gagawin namin para kahit papaano, makapag-enjoy kami do'n sa pag-e-explore ng lugar na 'yon.
Mhm. Mhm. Yes. Yes. At sana'y mag-enjoy kayo ha, sa pagbabakasyon din ninyo. Ayun, maraming salamat sa iyong pagtitiwala at paalam.